Na, schön, dass dich da deine Familie da so 'n bisschen ran geführt hat an das Ganze. Und ist das für dich heute eher so 'n Hobby oder ist das wirklich was, was auch 'n Beruf für dich ist?
Mhm. Ja, also, ich habe wirklich jahrelang daran gearbeitet, dass ich damit Geld verdiene und, ich wollte auch richtig viel Geld damit verdienen. Aber ich habe halt nie so diesen Mänz Mäzen gefunden oder Manager, der mich fördert und auch keine Marketingabteilung eines großen, ähm, Plattenunternehmens. Das hing immer so 'n bisschen alles an mir selber. Das heißt, ich kann nicht davon leben, aber es ist wirklich meine größte Leidenschaft und ich setze es auch fort, und momentan zeige ich ganz viel von mir so auf Social Media, so nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“
Mhm. Und und wie ist das für dich, dich da auf Social Media mit, äh zu zeigen? Ist das, ähm kostet vielleicht auch Mut, könnte ich mir vorstellen oder wie gehst du da so mit dem Feedback auch um auf Social Media?
Hm, nö, das kostet keinen Mut. Ich bin ja dann meine Kunstfigur, die ich selber kreiert habe und ich bin's ja schon seit Jahren gewohnt, dass ich mich irgendwie auf Social Media vermarkte, auch mit meinem Reise-Blog. Also ich teile da jetzt nicht superprivate Sachen wie, äh, das Essen, was ich mir gekocht habe oder jede Befindlichkeit, wenn ich mal traurig bin, also ich bin da schon so 'n bisschen, äh, hm, vorsichtig mit dem, was ich von meinen Stimmungen teile. Also, heute habe ich tatsächlich in der Insta-Story mal 'n Bild geteilt, wie ich am Meer sitze und 'n Kaffee trinke. Ich meine, so 'n Kaffee-Päuschen als Künstler, als Musikerin, das muss ja auch mal sein.